Sim.
E aí você ia aí outras eram arrumadas por, hã, o gênero, né, o gênero da da dos filmes, e aí e aí eu eu quan eu tinha uma dificuldade muito grande porque eu go eu escolhia pela capa mesmo, o desenho da capa.
Aham, é verdade. <laughs> Aham, não era pelo título ou por um artista.
Nada disso, eu olhava e achava que se estava era bonitinha a capa, aquele vídeo, aquele filme ia ser legal. E eu acertei muitas vezes porque eu vi muitos filmes lega
Ia, ser leg vê diferença de preço, também, né, entre um vídeo e o outro. Os vídeos mais novos eram mais caros e os mais velhos, os mais velhinhos, era mais barato. E aí chegou a época de 1 real, 1 real, 3 por um real. Chega estava acabando
Hã? Ai, verdade. É verdade, é verdade. E quan E a gente quan ti e tinha medo de estragar a fita, lembra? Que a gente imagina se desse um problema, se a a vídeo prendia a fita? Porque era fita, né, e às vezes podia prender e, pra tirar aquela coisa lá de dentro sem destruir a fita, sem fazer mal pra aquela bendita fita, abençoada, que parecia ouro. Meu Deus, que pânico!
Sim. É, é, é. Aham. Era difícil. E o e o o atendente era como se fosse um bibliotecário, né, ele sabe de todas Será que ele já tinha assistido aquilo tudo, gente? Eu ficava imaginando, será que esse moço aí já assistiu todos esses vídeos? Porque você perguntava pra ele, ele sabia falar o que era aquilo ali.
É mas É verdade. A gente fica é, é, é. Eles sabiam tudo.